はい、今、あの、デジタルとして、あの、色んなもの、あの、スマートフォンだったりとか使用されてると思うんですけども。
うん。 はい。
はい、あの、そういったもので、やっぱり、人間関係とかも含めて疲れてきたりとかっていうのあったりすると思うんですけども、何か、あの、ご経験とかってありますか？
はい。 ああ、そうですね。ま、デジタル疲れも、うーん、まさに、その、なんて言うんでしょう、えっと、昔みたいに、こう、昔って、こう、連絡手段が、やっぱり、メールだったり
はい。 はい。
電話だったりの時代で生きてたんですけど。
はい。
まあ、あの、ま、大人になってから割と、その、ラインだとかそういったものが流行りだして、ま、こう、常にポンポンと、こう、通知が鳴ったり、こう、チャット感覚で話せるっていうものになってから、あの、すごくやり取りに疲れたなっていう風には思いましたね。
はい。 はい。 おお、なんか、あの、すぐに、こう、連絡を取り合える関係になってしまったがゆえに、っていうことですかね。
そうですね。なんかそれまでは、メールならメールだけとか、会った時で話すので十分だったものが
うん。 はい。
会っていない時も、その なんだろう、会話の感覚で、その文章を打つ。何て言うんでしょう、SNS が流行ってしまったがために、家の中でも、その人と、こうもう、常に会話しているような感覚になっちゃう。
はい。
なんか、それは個人だけじゃなく、グループラインとか、そういったものもすごく煩わしく、あの、感じた時期がありましたね。
おお、なるほど。特にやっぱり、あの、それで言うと LINE とかっていう、あの、アプリが、あの、使われてると思うんですけども
はい。 うん。 はい。
はい、例えば、あの、家族間でのそういった LINE で、あの、特にちょっとなんかこれは疲れたなっていうやり取りとか、ご経験ありますか？
うん。 あ、そうですね。家族間で言うと、ま、そうあの今までは、あの今別で暮らしてるんですけど、あの、あ、まあ実家の話なんですけど
はい。 はい。 はい。
あの実家にいる時はまあ愚痴とかを聞いたりとかしてたんですけど、こう家族同士のあの喧嘩の愚痴とか？
うん、はい。
仲裁役とかやってたんですけど。 それがこう、あの一緒に住まなくなった時に その喧嘩してる、例えば、母と姉が両方からすごい数の LINE が入ってきたりとかするんですよ。
ああ、それは個別で別々に来るってことですか？
はい。 そうなんです。なんかどっちの言い分も、なんかこんなことが姉とあったんだけどどう思う？みたいなのと、姉は姉で、なんかお母さんがこんなこんなこんなんでどう思う？みたいな。
ああ。 はい。 おお。
うん、そういうのにすごい疲れちゃいますね。
ああ、だったらそうですよね。あの、もうお母様とお姉様は一緒に住んでて、そこで揉めた内容をもうどんどんどんどん送ってくるっていう。うん。
はい。 はい。そう、そうなんですよ。一緒にいるわけじゃないのに、ま、でも話聞いて欲しい、そのどうしたらいいか、こう意見を求めたいとか、あと同調して欲しいとか、そういういろんな要素があると思うんですけど、もうお互いから送ってくるので。
はい。 はい。 はい。 うーん、電話ではなくて、もうそのメッセージで送ってくる。
うん。 そうなんですよ。
ああ、それはなかなか、あの考えるのにも色々時間がかかりそうですけど、しっかり考えて返答するタイプですか？
はい。 うん。 ああ、なんか時と場合によるんですけど、その、ま、自分が今、手が空いている時だったら読んで、あの考えて返すんですけど
はい。 はい。
なんかこう出かけてる時とか
はい。
なんか家事をしてる時とかにこうやって送られてくると、もうこっちまでイライラしちゃって
ああ。
うん、そういう時は、えっと返さないです。
あ、返さない、やることあるんだよっていう感じで無視するってことですか？
<chuckles> <chuckles> 無視します。
うん。
<chuckles>
既読スルーとか、あの、そういうものもやっぱり、したりすることもありますか？
うん。 そうですね。あの私は未読スルー派で。<laughs> はい、あの既読してしまうとすぐに返さなきゃいけないって思っちゃう、これは多分性格なのかなと思うんですけど。
未読スルー？はい。 ああ。
ね、なんか結構あの平気で既読無視する人も中にはいると思うんですよ。
うん、そうですよね、中にはいると思います。
そう、なんですけど、なんか些細なことでもなんか既読でスルーっていうのがなんかできない性格で、こう、相手が返事を待っちゃうかなって思っちゃうと、こっちがそれでまたモヤモヤしちゃうんですよ。
はい。 ああ、そうですよね、確かに、あの、逆の立場になった時に、相手読んでるけどなんで返ってこないんだろうなって不安にさせてしまうような気持ちになるっていうことですよね。
うん。 そう。 そうです。それが別に、あの、未読だったら、あの、「あ、まだ読んでないんだ、忙しいんだ」って気にはさせないじゃないですか。
ん。 うーん、そうですね。
うん、だから、あの、どっちかっていうと、あの、未読スルー派ですね。
ああ、ちょっと面倒くさそうな時で、自分が手が空いてなければ未読して
はい。
な、例えばそれ間違えてなんか、あの、「既読しちゃった」みたいなことって経験あります？
<laughs> あります。めっちゃあります。<laughs> う、う。
ありますよね。でそういう時はどうするんです？忙しいけど既読してしまった、なんかすごい気持ち的に疲れそうですけど。
はい、あの、疲れますね。疲れるんだけど、でもやっぱり忙しい場合は、そっちを優先したいので、あの、間違えて既読つけちゃった時は、あの「ごめん、ちょっと今手離せないから、また後で時間があるとき返す」だけ返して、その後から、また、何か返事来ても未読にします。
はい。 ああ。 ああ、なるほど。なんか、そういう連絡の時に、例えば、急を要するではないですけど、あの、子供の具合がとか飼ってるペットの調子が悪いって、緊急的な連絡だった場合とか、あの、例えばあの、遊びに、遊園地に、遠くに遊びに行ってる時とかって、連絡をどういうふうにしますか？やっぱり、そっちが優先になりますか？
はい。 うん。 はい。 はい。 うーん、ああ、そうですね。でも、やっぱ、緊急の連絡は気づかないといけないなって、やっぱ、思っているので、あの、やっぱ、そのメッセージで来ることに対しては、緊急性がないと私は判断しちゃうので
はい。 はい。 ああ。
メッセージは基本的に無視をして、電話だったら取ります。
はい。 あ、メッセージだったらある程度無視
はい。
あの、できるものはしてると。
はい。
うーん。
<laughs>
電話でもなかなか、あの、出たくない相手とか、あの、出なくてもいい相手とかっていう時は、あの、そういった時は、あの、どういう対応をされることが多いですか？
はい。 はい。 あ、そうですね。それで言うと、あの、何て言うんでしょう、連絡を取りたくない人の連絡はもう全くしないようになっていて、なんかどのぐらいだろう、5年、6年前ぐらいから。
はい。 はい。
あの、なんか、こう、だんだんと、こう、取らないことが増えて、ラインとかもなんとなく、こう、すぐに終わらせる方向で持ってくようにしていたら
はい。 はい。
あの、あんまり来なくなりました。
ええ、なんか、それで言うと、あのご友人とかのあのグループとか、LINE であると思うんですけど、なんかグループでも、みんながこう、例えば6人グループで5人は返信してるのに、自分だけ返信してないみたいな状況って中にはあると思うんですけど。
はい。 はい。 はい。
はい。そういう時に私はちょっとあんまりこの会話に参加したくないなって思った時とかは、なんか上手い言い方とかってあるんですか？
はい。 ああ、もうなんかそこに関しては、あの、ま、みん？未読も既読も、あの、ん、両方使いながら、ただ会話には本当に一切入らないです。
はい。 はい。 あ、会話に入らない。無視するってことですか？
<laughs> そう、それに関してはグループだからいいやって思ってます。
あ、逆にでもなんであなた入ってこないのみたいな、どうしたのって連絡が来ないですか？
意外となくて、なんかグループで盛り上がってる時って、その時に返せる人たちで盛り上がるわけじゃないですか。
はい。 あ、確かに会話ができるっていう意味で言えば、今って逆にそうなのかもしれないですね。
うん。 はい。 そうなんですよ。会話型だからこそ、今いない人に対して別に「あれ、なんとかは？」みたいな感じになっても、あの、その場で気にする人、多分あんまりいないっぽくて、なんか今んとこ、それで、ま、だから気づくのが、ま、何十件っていう通知があった後に気づいて「ああ、会話してたんだ、まあ、いいや」みたいな感じで。それを、その後に、みどうん？既読をつけても、あえて、その会話にまた、ふ触れたりはしないです。
うん。 はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど。まあ、ご友人同士だったら確かに、あの、そういうやり方でも、あの、許される状況も中にはあるかもしれないですね。
はい。 うん。 はい、そうですね。だから、やっぱり自分の中で疲れないぐらいの、あの感覚で、その、ま、デジタル、ま、今で言うと
うん。 うん。距離感を保つというか
そうです、そう。スマホとの距離感をすごい、あの、保つ術を何て言うんでしょう、ここ数年で身につけた感じはしますね。
うん。 ああ、ま、やっぱり返信しなければいけない、早く返信しなきゃいけないって思ってれば、余計に疲れてくると思うんですけど、そんな経験もありますか？
はい。 あります。あの、ま、それこそちゃんと律儀に返さなきゃって思ってた時代ですね。
うん。 うん。
うん、10年前ぐらいはもう、だから、ま、それが楽しいとも思ってたんですよ。そのチャット感覚で家にいても友達と話せてるのって楽しいみたいな。
あ、はい。
でも、それがだんだんと煩わしくなってきたのは、多分、ま、<laughs> ちょっと失礼ですね。<laughs> もう煩わしかったんですよ。その当時の私は最初は良かったものの正直に言うと、こう、仕事が結構やっぱメインな生活になってきて、やっぱこの空いてる時間がどれだけ貴重かっていうのが、こう、だんだんとわかってくる、こう、20代後半とかになってきた時に
煩わしくなってきたんですか？ うん。 ああ、ま、正直に言うと、うん。 はい。
その時間すらそのスマホだけを見て、こう、なんだろう、スマホ上で会話するだけってなんかすごいもったいないし、他のことが何にもできなくなっちゃうんですよね。
うーん、そうですよね。
はい、それがん。
うーん、なかなかそこは難しい問題ではあると思うんですけど。
はい。
例えばその友人間でもいんですけど、家族間でもいんですけど、あの、ま、家族の中でも、この仲いい人はグループで組んで、家族全員でもグループがあってみたいなことを話聞くことはあるんですけど、そういう分け方もされてますか？
うん。 えっと、仲いい人はグループがあって？
そうです。家族間でも、例えば家族4人家族だったら2人グループ、しゅ兄弟のグループがあって、あの、お母さんと3人のグループがあってみたいな分け方とか
うん。 ああ。 あ、はいはい。グループが派生するかどうかみたいなってことですよね。
ううん、そうですね。そういうか分け方とかってされてますか？
うん。 あ、あの、ま、うーん、あるありますね。<laughs> やっぱなんか、ん、このグループでもこの子とは本音で話せて、この子とは、ま、あの、グループだから話すけど、でも実際2人で仲良かったわけじゃないからとかそういったこともあるので、やっぱどうしてもその中で話す子たちだけのグループができちゃったり、家族でもそうですね。
うーん。 はい。 はい。 うーん、情報共有の幅をこう
はい。
そこまで広げたくない話の時はできる、その、え、狭い幅のグループで共有されるみたいな。
うん。 そうですね、それはあります。
うん。 ま、そうですよね。なかなかあの、仕事とかとやっぱりあの、疲れ方というか、あの、感じ方、使い方とかって、仕事と例えば友人、家族とかって変わってきてますか？
うん。 はい。 うん。ああ、変わりますね。疲れ方のなんか感覚が違うというか、ま、仕事はこう、体的に疲れたって感じなので、おうちなんか、まま、今在宅で仕事してますけど、こう、仕事終わった後はああ、疲れたって感じだけど、ま、その、友達とのそういう連絡の取り合いだとか、あっちはこうでこっちはこう言ってるとかそういうのをスマホ上でやって、それをこう、頑張って返し終わった後は、すっごいネガティブな方の、ああ疲れたみたいな、ああ面倒くさかったみたいな、もうやだっていう気持ちになっちゃう。<laughs>
うん。 あ、はい。 はい。 はい。 うん。 ああ。 もうやだ。ふつう、そういう、ま、デジタル疲れした後で、なんかあの、こう、リフレッシュというか、なんかやることはあるんですか？リカバリー方法みたいな。
ああ。 そうですね。まずはスマホ、ま、基本的に通知はオフにしてるんですけど、もうスマホから離れて、ま、それこそラインの通知とかをあの、0、なん見えないようにして、もうライラインが来てるかどうかもわかんないような状態にしたりして、強制的にその、連絡をもう気にしないようにして、なんだろう、家でのリラックスのひとときを過ごしたりとかしますね。
はい。 はい。 はい。 ああ。 はい。 ああ、なるほどもう、じゃあ来る情報シャットアウトしてしまって。うーん、そういうやり方、うで、なかなかリフレッシュというか、ま、気分転換、ほかのことでしてるみたいな、そんなイメージなんですね。
はい。 うん。 そうですね。ま、今実際に一緒にいる家族とのこの生の生活の時間を大切にするっていう感じですかね。
おお、それはものすごく大事なことだと思います。
はい。<laughs>
はい。いや、本日はあのデジタルに関して色々お話聞かしていただいてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。